Tetep ada, eee, si yang bersangkutan tuh harus ngasih tugas atau segala macem ya?
Mhm mhm. Dia harus ngasih tugas dan segala macem. Mmm, tapi ya setelah itu nggak ada misalnya diganggu, enggak gitu. Soalnya kita pun kalau misalnya dia sakit, ya mending istirahat aja. Daripada, eee, mikirin kerjaan juga gitu, eee, ya nanti nggak akan sembuh-sembuh gitu loh. <chuckles> Jadi emang kita kalau misalnya ada yang sakit, ya usahain kita ya emang dianya betul-betul istirahat gitu loh. Kita cuma nge-handle apa yang emang, eee, dia kasih aja. Misalnya ada tugas, eee, ngerjain buku misalnya di halaman, eee, 80-90 gitu, udah cuman gitu aja. Terus dikasihin ke anaknya, dan udah kerjain gitu. Misalnya nggak ada, eee, harus wajib ngajar gitu langsung. Karena kan kita juga kalau pelajaran tertentu juga nggak bisa ya. Heeh, betul. Hmm, la
Oke. Benar. Ah. Ya. Oke. Oh. Iya. Nggak bisa ya. Bener. Kirain juga ada guru pengganti gitu, nggak juga ya, nggak selalu ya?
Nggak. Nggak nggak selalu, mhm.
Hmm, oke. Menarik sih, mungkin nanti aku mau jadi penasaran sih dengan banyak hal, tapi mungkin kita sambung di lain waktu kali ya Mas.
Gitu. <chuckles> Mhm mhm. Ya nggak papa Mbak. Terima kasih juga udah, eee, dengerin ya cerita-ceritanya. Nanti mungkin kita bisa, eee, lanjut lagi nih ngobrol di lain waktu.
Oke makasih ya. Iya, sama-sama Mas. Pasti pasti. Terima kasih.
Yok, terima kasih sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.